Eee, yani, ben hep kendime iç telkinim var. Yani, günlük alışkanlığım gerçekten bu öncelikle. Yani kararsız olduğum durumlarda ben hep kaybediyorum. Bu tecrübeyle sabit. Onun için de mesela kararsız kalma durumum varsa Pınar diyorum, yani, yeri geldiğinde bu o piti piti diye, hani, sayarız ya, onu bile yaptığım oluyor. Diyorum ki “Bunun sonucunda ya başarılı olacaksın, zaten kararsız kalırsan yine başarısız olacaksın.“ Hani, onu söy Yani, o her hâlükârda, yani, y orada bir şansın var. Hiç değilse bir seçim yaptığında %50 şansın var. Ama hiçbir seçim yapmazsan %100 başarısızsın demektir, hani
Hıı. <chuckles> İlginç. Doğru, doğru. Hı hı. Evet, aslında, ııı, sabahtan başlarsak şimdi güne, güne başlarken bu küçük ama etkili rutinler karar ver karar verme sürecini kolaylaştırıyor bir bakıma. Hani, bu rutinler, zu zihni organize ediyor. O, aslında kafandaki öncelikleri netleştiriyor. Şimdi düzenli alışkanlıklar bu kararsızlığı da azaltıyor. Ya, senin de, hani, bu sabah rutininin kararsızlıkla başa çıkmana yardımcı olduğu yanları var mı?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Şimdi benim sabah rutinimde şöyle bir şey var. Eee, ben, eee, evden çalışıyorum. Uyanır uzan uyanmaz ben işin başına oturmuyorum. Yani beynim tam olarak açılmadan işin başına oturma durumum söz konusu değil. Eee, öncelikle sabah kalktığımda benim 40 dakikalık bir spor rutinim var. Ben bu rutini yapıyorum. O rutinden sonra güzel bir duş alıyorum. O sırada benim kahvem de demleniyor mesela. Eee, sonra kahvemi alıyorum ve, eee, laptopumun başına geçiyorum. Eee, o laptopumun başına geçtiğim zaman artık ben tamamen ayılmış, beynim artık tamamen işleyen bir vaziyette, açılmış bir durumda, hatta bunu biraz da kahve ile destekliyorum. Bende işe yarıyor açıkçası, eee, hı hı.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Ne kadar güzel. <chuckles> Tamam. Iıı, sabah sabah rutinin devam ediyor mu? Iıı, devam ediyorsa konuşabilirsin tabii. Tamam.
Iıı, yok, yok bu şekilde sonra da iş rutinime başlıyorum açıkçası.
Sü süper, süper, sabah rutinini, ııı, dinlemek keyifliydi. Peki, bunun günlük planlaması var şimdi günlük plan yapmak, hani, kararları daha bilinçli almayı sağlar. Hedeflerin ve görevlerin netleşmesi bu kafa karışıklığını da aslında azaltıyor bir bakıma. Bu hem iş hem özel yaşama da aslında fayda sağlıyor baktığında. Senin de, hani, günlük planlama alışkanlığın, böyle, kararsız kaldığın zamanlarda etkili oldu mu?
Hı hı. Hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı.